Mh, bello.
Ehm, che faccio ogni tanto, casualmente ho fatto tipo ieri, quindi <clears throat> sono anche già ancora un po' stanco, quindi spero di riprendermi. <chuckles>
Ah. Ah sì, dai. Bello pallavolo. Piace piace molto anche a me.
Sì, sì. Eh, beh. Ah, bene, bene. Son contento.
M ma giochi professionalmente, agonisticamente?
No, no. Una cosa un po' più tra amici, che poi ti dico, quello di ieri è stato un torneo organizzato dalla scuola. Quello di questo weekend è una cosa che ha organizzato un mio amico c affittando una palestra, nulla di troppo serio.
Ah, okay. Mh-mh. Mh, okay, va bene, no, sì, ehm peccato, volevo invitarti a giocare con me a pallavolo. <chuckles> Sotto sotto casa c'ho il il campo con con cui vado qualche volta.
Ah! <chuckles> Eh, beh. Sì, sì, sì, lo faremo un'altra volta, anche perché se no sono 3 partite di fila in una settimana. <chuckles>
Ehm, no, sì, sì, son belle intense, eh, le partite di pallavolo. Poi con questo caldo soprattutto.
Eh, beh. Sì, sì, sì. Eh, beh. Meno male che almeno sei al chiuso.
Mh-mh, adesso sì. Ma, mhmm eh, no. Sì, tu s giochi al chiuso?
<chuckles> Allora, a volte ho fatto anche beach volley, quindi in quel caso giocavo più che altro all'aperto. Ma pallavolo sì, non non ci sono da noi campi di proprio da pallavolo all'aperto, solo beach volley.
Mh-mh. Okay. Ah, okay, okay. No, da noi cioè sotto casa mia almeno c'è questo grande campo all'aperto, quindi un po' sotto il sole, col col cemento. Mh, no, sì, sì, capisco.
Ah, okay. Bello, bello. Ah, beh, quello un po' meno. <chuckles> Da noi c'è da basket, proprio un parco all'aperto che però è salvato dagli alberi, quindi c'è un po' di ombra.
Ah, okay. Bello. Sì, sì, carino, carino.
Sì, sì, sì. Quello ti salva proprio dal caldo.
Com'è che che hai incominciato a giocare?